الواحد بيعمل حاجات كتير وبيندم عليها. يعني أنا مش عارف أنا أنا بقى حالي متلغبط الأيام دِيَّة. آآ يعني حتّى حتّى مع العيلة بتاعتي ومع أبويا وأمي الواحد مش عارف ما بقاش ما بقيتش عارف أمسك أعصابي في أي حاجة. إ يعني إ كل شوية يعني أصرخ في وِشّهم وأصرخ في وِش أمي وأصرخ في وِش أبويا و وأنفجِر بالغضب كده يمكن عشان حاجات كتير بتحصل بيني وبينهم، ويمكن عشان الضغوط اللي الواحد بيتعرض لها. المشكلة بقى إن أنا يعني ال الموضوع ده اتكرر معايا كتير. كل شوية يعني أغضب و وأثور، ويعني قدّام ناس المفروض ما ما ما ي ما ينفعش قدّام أبويا وأمي أكون كده. المشكلة إن أنا بَعدها باندم. يعني أنا محتاج أفضفض في الموضوع ده بصراحة، وعايز أتكلم معاك، وعايز أرتاح من ال من الإحساس ده.
هو طبعًا يعني أنا متعاطف معاك جدًا، والموا دي بتبقى مشكلة كبيرة، آآ ع الانفلات الأع أع أع أعصاب والانفعالات الكتيرة في حياة أي بني آدم، مش أنت بس اللي بتبقى عقبة وبتخلّي حياته متوترة ومش ما م ومش ماشية بهدوء، وفعلًا بتل بتبقى سبب مشاكل كتير في حَ ليه وللناس اللي حواليه. بس يعني أ يعني ما تزعلش ما ما تضايقش نَفْسك، حاول بس تهدّي نَفْسك دلوقتي، وخلّينا نشوف مع بعض كده الأسباب إيه و و ونهوّن، ونهوّن عليك، وصدّقني ج أي حاجة بتتحل بالهدوء وبالن بالنِقاش. أنا عارف إن أنت ساعات بيبقى غصب عنّك، بس يعني حاول ت ت تيجي نحاول مع بعض نشوف الأسباب إيه و ن و والدنيا تتحل إن شاء الله، ما تقلقش.
بالضبط كده. وال عندك حق والله ب هي المشكلة المشكلة إن أنا يعني إن هم دايمًا يعني ضاغطين عليّا وعلى أعصابي وكده يا آآ أنا أنا أنا معلش يعني أنا دلوقتي مش باشتغل و ومش أنا مش ع مش مش في نيّتي أكون عاطل وحابب إن أنا أكون قاعد في البيت عالة عليهم وكده، و وإن وإن هم يأكّلوني ويشرّبوني وكده، آه، أنا سِنّي كبير شوية وما اتجوِّزتش معلش يمكن عشان أنا عندي ظروف وكده و وجايز بعد كده الدنيا تبقى كويسة، بس آآ الفترة دي أنا مش لاقي شُغل وقاعد في البيت، أبويا كل شوية يكلِّمني على حتّة الشُغل، "أنت هتفضل قاعد كده، هافضل هتفضل قاعد، أنت بقيت كبير، أنت بقيت شَحْط قُوم، قُوم اشتغل، آآ هو أنا هافضل هاصرِف عليك." أنا مش عارف إيه. ك الضغوط دي بتخلّيني دايمًا مش مش طايق نَفْسي وكاره نَفْسي وكارف كاره العيشة ويمكن باهرب من الموضوع ده إن أنا بانام كتير، وبسبب الضغوط المستمرة من أبويا و ووالدتي كلام أي وي والدتي كمان ب يمكن بتعوم على عومه لإنّها هي هي ه هو رأيه رأيها، ورأيها رأيه. آآ هي آه، يمكن حنيّنة شوية وبتتكلِّم بطريقة أحسن شوية من أبويا، بس برضُك يعني آآ، آآ طريقتهم معايا مش أحسن حاجة إيه ال إيه ال إيه اللي قاعد، هو أنت أنا أنا أنتم خلِّفتوني عشان ما تس ترموني مثلًا و طَب ما تحترموا ظروفي يا جماعة. ده بيخلّيني أغضب في وِشّهم وأثور و وكام مرّة كده ه حصل بيني وبين أبويا مُشادة على حتّة الشُغل وإن أنا ما باشتغلش وإن أنا لازم أشتغل وأجيب فلوس وأساعده في المصاريف والب والبيت ما دام في 2 رجالة كل واحد فيهم ولازم يجيب فلوس، ما ينفعش البيت يمشي براجل واحد كده يبقى هو اللي اللي داخله وأنت كبرت وأنت والكلام بتاع الأبّهات ال الغريب ده.
إمم. أيوه، فاهم.
إد ألاقي نَفْسي على طول أنَفجِر في وِشّهم بالغضب و و وخ واخلّيهم يزعلوا منّي، هو أبويا وأمي وي ويتضايقوا منّي جامد وأرجع بعد ما ي طبعًا ي يمشوا من من عندي من الأوضة وكده، أقعُد بقى أ أحُط إيدي على خدّي وأقعُد أندم وأقول أنا إيه اللي هَبِّبته ده؟ ما هو في الغالب هو عايز مصلحتي، يعني هو أبويا يعني بيعمل كده، هو بيعمل كده ليه يعني هو آه، هو يعني هو مش عايز مصلحتي، هو بيقول لي اشتغل وأنا يعني أنا فرحان بنَفْسي إن أنا قاعد عالة عليه، بس أنا مش قادر أوصّل له المعنى ده، إن أنا أنا نَفْسي متضايق من نَفْسي، بس ما فيش مجال إن أنا أتكلِّم، هو على طول أبويا داخِل طالع "أنت ما اشتغلتش، أنت ما أنت ما بتدوّرش، شوف ابن عمَّك، شوف ابن خالك." ويقعُد يقارنّي بالناس وأنت عارف المقارنات دي د بتحطّم البني آدم من جوّه وبتخلّيه لا عارف لا يروح ولا ييجي، حتّى الواحد لو عنده هدف و و ونِفْسه يخرُج من اللي هو فيه ويلا ويلاقي نَفْسه موضوع محطوط في مقارنة أو كده، ده بيضايقني وده بيخلّيني أثور في وِشّهم. أنا خلاص ما عُدتش مستحمل، كنت الأول باسكت وخلاص، دلوقتي لأ، باغضب وبانفجر بالغضب وأقول لهم: "حرام عليكم، أنتم إيه اللي بتعملوه فيّا ده أنا هاموّت نَفْسي،" أنا مش عارف إيه، وأقعُد بقى أقول أ أقول كلام كبير كده وكلام ب بارجع ع أندم أوي وأقول أنا لأ، إيه اللي أنا قُلته ده؟! وأ بيزعلوا منّي طبعًا.
أكيد. أكيد، طبعًا عندك حق. عندك حق. إمم. لأ، لأ، ما ما ينفعش. عندك حق، عندك حق، بس يعني أنا مقدّر ك جدًا كل اللي أنت قُلته وطبعًا ال الموقِف اللي أنت ب فيه أو ظروفك اللي أنت فيها، طبعًا ما حدّش بيبقى حاسس بيها غيرك أنت و وفعلًا بتبقى آآ م آآ غير كده، كده أصلًا إن الموقِف مضايقك وال والوضع اللي أنت فيه مضايقك، غير كده، كده كمان الضغوط اللي بتبقى حواليك من الأسرة طبعًا مضاي مضايقاك وخصوصًا الطريقة اللي أنت لسّه بتحكي لي عنها، فطبعًا كل ده بيبقى ضاغط عليك أنت ومأثّر عليك بالسلب، بس عايزك بس تحُط في بالك حاجة، ما تزعلش إن هم ده بيعملوا كده بدافِع إن هم خايفين عليك. يعني هم بس كل واحد بيبقى ليه وِجهة نظره وليه طريقته في النُصح وفي الإرشاد وليه طريقته في الخوف على على أهله والناس اللي بيحبّهم. ب وين بس يمكن هم طريقتهم غلط ش شوية، طريقتهم بتنعكس عليك مثلًا أنت بالسلب، هم بيبقوا مثلًا ممكن فاكرين إن هم كده بيشجّعوك أو إن هم كده مثلًا بيحمّسوك إن أنت تحاول تغيّر وتحسّن من وضعَك بَدَل ال ال ال إن هم متضايقين عشانك ودايمًا ح شايلين ال ال هَم المشكلة اللي أنت فيها، بس للأسف بينعكس عليك أنت بالسلب، لإن ه في خ مشكلة هنا في التواصل ما بين الطرفين، فبالتالي بيحصل انفعال منّك أنت عليهم وبيحصل المشكلة دي. بس برضه ما ت يعني عايزك تحُط في بالك إن هم ما تزعلش، لإن هم خايفين عليك، ما تنفعلش عليهم وما تزعلش منهم، وخ حاول تبُص للموضوع بطريقة إيجابية إن هم بيوفّروا بي بيقدّموا لك دعم وما تزع وما ي فبالتالي م هيبقى الموضوع معاك إيجابي ومش هتزعل منهم وحاول أنت برضه بهدوء توصّل المعلومة، توضّح لهم إن هم فعلًا ما يتكلِّموش معاك بالطريقة دي لإنّها ما بتجيبش نتيجة، بالعكس بتجيب أثَر سلبي عليك. ه حاول يكون في مق آآ، لغة حوار ما بينكم عشان ال ال ما يحصلش انفعالات وما حدّش يزعل من التاني. وأهَم حاجة أنت برضه ما تحُطّش في دماغك إن هم متضايقين منّك أو شاي أو مختوقين منّك، بالعكس عُمر الأهل ما بيبقوا بيتخنقوا أو بي بيملّوا من من ال من أهلهم، بَل بالعكس بد أق ال كل ده بيحصل بدافِع الخوف وإن هم زعلانين من ع عليك وعايزينك تبقى أحسن حد في الدنيا.
بالضبط. إمم. عندك حق والله، عندك حق. كل كلمة أنت قُلتها بصراحة عندك حق فيها ويمكن كلامك بيريّحني أوي على فكرة. آه، أنا مُدرك فعلًا إن هو أكيد يعني الانفعال ده هو هو هو مش كارهينّي ولا حاجة، أنا فاهم أنا فاهم أبويا إن عايز يشوفني راجل وعايز يفرح بيّا وعايز، وعايز، وعايز يعمل وعايز يشوفني أحسن واحد في الدنيا. أنا أنا مُتفهِّم أوي إن ال إن الأب دايمًا بيبقى عايز ابنه يكون أحسن منُّه، ما فيش شخص على وَجه الأرض ولا على وَجه الكُرة الأرضية دي كُلّها يتمنّى إن يكون حد أحسن منّه غير الأب، الأب هو الوحيد الكائن اللي يحب ابنه يكون أحسن منُّه، ودي دي مُعادلة صعبة جدًا تلاقيها بين البشر إلّا ما بين الأب آه، إلّا ما بين الأب وابنه، أنا أنا فاهمها أوي دي. بس طريقتهم بقى قديمة شوية وطريقتهم مش بتمشي معايا و والأسلوب بتاع أفلام الأبيض وأسود ده بصراحة بي بيخنقني. أنا عارف أنا عارف ف فاهم، مُدرك أوي طريقته آآ إن آآ الفِكْر اللي في دماغهم إيه، بس الطريقة فيها فيها نوع من الهجوم ونوع نوع من تقليل من من الشأن. أنا برضُك يعني عندي مشاعر و وناضج ب بما فيه الكفاية يعني يعني المفروض يعاملوني ي يا أنا دايمًا أقول لنَفْسي كده، مفروض يعاملوني بإحترام شوية حتّى يسه يفهموا وِجهة نظري، يعرفوا إن أنا من تحت لتحت بادوّر على شُغل وبك وب وباعمل سيفيهات لنَفْسي وبادوّر على النِت على شُغل وادوّر على حاجات كتير وسألت أصحابي وفي أصحابي بيشتغلوا على النِت و وأ و وعندي interview قريّب برضُك علشان آآ أشتغل. بس يمكن في وِسط زحمة الخلافات وانفجاري بالغضب والغضب اللي بيعمي العين ده بيخلّيني حتّى مش عايز أقول لهم ومش وما فيش وقت أقول إيه، أنا يعني أنا أنا أنا أنا مُحاصر بكلامهم و و وبطريقتهم وكده، أيًا كان في الآخِر هم أهلي وأبويا وأمي وأنا عارف إن هم عاملين ما عايزين مصلحتي، زي أنت ما قُلت لي كده ونوّرتني، هو آآ بدافِع حبّهم ليّا وكده. بس يا ريت، يا ريت يعني هم أو غيرهم أو كل أب وأم ي يراجعوا نَفْسهم في أسلوبهم وطريقتهم مع مع حتّى مع الشباب عيالهم ال اللي أنا اللي أنا واحد منهم وكده. لإن الكلام ممكن يوصّل ال يوصّل الواحد ل لأفكار سوداويّة تيجي في دماغه ل يعني لا قدّر الله يعني أنا أحيانًا كانت بتيجي لي الأفكار الس بس كنت دايمًا بأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقول يعني إيه ال إيه ال إيه العَبَط اللي أنت بتفكّر فيه ده؟! وكده.
بالضبط. أكيد مشاعر الأبوّة. ان مفهوم. أكيد. اهم، بالضبط.
آه، قد قُدّام و قد قُدّام الضغوط وال والكلام اللي هو بيبقى بيسمّم البَدَن ده يعني، حقيقي أنا بارتاح يعني وأنا وأنا باتكلِّم معاك وب وحاسس براحة والله.
ما تقلقش، ما تقلقش، س وأنا فعلًا يعني مِقَدَّر كُلّ كلمة قُلتها، وفعلًا حاسس بكُلّ ال اللي أنت بتقوله، الفكرة إن زي ما أنت قُلت هُم دَقّة دَقّة قديمة، هو مش موضوع دَقّة قديمة، هو آآ، كل آآ، شخص شخص على حسب البيئة اللي اتربّى بيها، وعلى حسب الطريقة اللي كِبِر بيها، وهو طبعًا دايمًا كُلّ واحد بيبقى شايف إن أهله ربّوه أحسن تربية، فطبعًا هو شايف إن طريقة الطريقة دي هي اللي نِفعِت وخلّيته بني آدم كويس، تمام، ف فبالتالي بيط بيحاول يطبّقها على على أولاده آآ، بدون ما ياخد باله من العيوب، بس طبعًا مع اختلاف الأجيال ومع اختلاف ال ال الوقت ومع مرور الزمن، لازم بيبقى في طبعًا تعديل، ولازم يبقى في تطوّر في طريقة التربية. وف فبالتالي بيحصل المشاكل دي ما بين ال ال آآ، الأهل والأب والأم، وزَي م ما أنت أكيد عارف وفاهم، الأب والأم دايمًا بيشوفوا أولادهم أطفال، مح مهما يعدّي الزمن ومهما يمُرّ الزمن، مهما يكبروا، ومهما يحصل، دايمًا الأب والأم شايفين أولادهم أطفال، أطفالهم، ويكلموهم زي ما هم عايزين، وال وهم لازم يسمعوا الكلام، ما بياخدوش بالهم للأسف، دي بتبقى عادة و وما بياخدش بالها منه إلّا م من رَحِم ربي زي ما بيقولوا. بس آآ، ال إيه اللي بيخلّيهم ياخدوا بالهم منها؟ إن أنت لمّا يبان م م يبان أو مثلًا تتكلم معاهم، وتوضَّح لهم الطريقة دي ما بقِتش تنفع معايا، الطريقة دي بقِت تضايقني، وأنا ما بقيتش صغير، طبعًا بأسلوب كويس، طَب و وبأسل بأسلوب بنوع من الفضفضة معاهم. هم لمّا، لمّا تطلَّع لهم مشاعرك، زي ما أنت مثلًا بنتكلم كده دلوقتي، صدّقني هم كمان هيخلّوا بالهم بعد كده من كلامهم معاك. وفي نَفْس الوقت برضه أنا مش عايزك ت تزعل منهم أبدًا، ولا تسمح لنَفْسَك، ولا تسيب نَفْسَك لل أفكار السوداوية دي تسيطر على دماغك، لأ بالعكس، دايمًا زي ما زي ما قُلت كده واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ودايمًا اب ابعد عن أي أفكار سوداوية، وأول ما تحس إن في مدخل للشيطان جاي لك، اشغل نَفْسَك بأي حاجة عشان ما ما تسيبش الموضوع يسيطر عليك، وف وفي الآخر برضه أنا مش عايزك تزعل.
تمام، طبعًا. بالضبط. عندك حق. عندك حق. امم. أيوه. إمم. إمم. أنا حقيقي يعني أنت كلامك حلو أوي وبيريحني، وأنا يمكن ارتحت معاك في الفضفضة، وأنا هاعمل كُلّ اللي أنت بتقول عليه بصراحة، يعني أنا، أنا ارتحت أوي معاك، يعني أنا مش عارف أشكرك بإيه، أشكرك شكرًا جزيلًا.
لا شكر على واجب، أنا هنا لمساعدتك في أي وقت.